Ой, знаешь, хотела с тобой обсудить важную такую для меня тему. У меня стрессовая жизнь, особенно в последнее время. Я от этого так устала. И знаешь, есть какие-то техники для снижения стресса. И я некоторые пробовала, ну, не скажу, что они мне помогли, да, и как-то они потом уходят из жизни, забываешь про них и уже не используешь. Вот. Но я понимаю, что много их есть, а, и хотелось бы начать ими пользоваться. То есть, знаешь, у меня стресс и фоном есть во всей жизни, да, и бывают иногда какие-то стрессовые ситуации в моменте, там, не знаю, знаешь, какое-нибудь выступление на публике, да, и у меня там потеют ладони, мне страшно выйти, например, такая, да, или в моменте, не знаю, какая-нибудь ситуация там на работе, да, а, когда кто-то хочет с тобой что-то обсудить, а ты не знаешь ответы, знаешь, как-то надо сделать вдох-выдох, а непонятно даже, какой вдох-выдох делать, да, потому что, может, начнешь дышать там и ещё больше бу начнешь нервничать. Вот, и как-то я хочу научить успокаиваться вот и в такие моменты, да, и просто по жизни, потому что я такой, ну, не то чтоб я нервный человек, но я понимаю, что можно быть намного спокойнее. То есть я смотрю, некоторые люди, они так спокойно ко всему относятся, да, там прям по ним видно, что они само спокойствие, а я как будто бы нет, <chuckles> и вот хочется это поменять, потому что я уже устала быть в таком, знаешь, стрессовом постоянно состоянии, да, оно уто утомляет, когда ты в нем нон-стоп. Да, и вот я понимаю, что этому можно научиться, да, и что вот какие-то техники, да, какие-то способы могут в этом помочь. Вот, и, может, ты мне посоветуешь сегодня, вообще просто обсудишь со мной эту проблему и дашь какие-то рекомендации. Вот я уверена, что у тебя будут какие-то замечательные мысли. Вот, буду благодарна вообще за любые идеи.
Мая? Ясно. Наверно. Ну, я благодарна тебе, что ты пришла с этой проблемой. Потому что, я вижу, что ты переживаешь из-за этого. И ты говоришь, что у тебя сейчас, а, сложный период, особенно сейчас, что у тебя, а, много стресса в твоей жизни, и как бы да, как бы я бы хотела бы тебе помочь, конечно, справиться с этим. Но ты большая молодец, что ты вот не боишься об этом сказать, и ты открыто к с этим идёшь. И значит, как бы ты видишь, э, как бы, что проблема есть, и она, значит, решаема, раз ты уже открыт к ней. Вот скажи, это, э, вот, э, этот стресс стал больше именно связан, может быть, с работой, с учёбой или что-то у тя поменялось в жизни? Или всегда у тебя было такое, вот ты в находишься постоянно в стрессовом состоянии?
Да. Так и есть. О да, спасибо. Ну, знаешь, у меня такое ощущение, что я всегда нахожу какую-то причину для стресса в своей жизни. Может быть, знаешь, это даже стало какой-то зоной комфорта моей, да. А, то есть, ну, всегда есть причины переживать, да. Ну, у меня, по крайней мере, так. И вот как раз поэтому, да, потому что это фоном идёт так через всю мою жизнь, я бы как раз хотела на это повлиять. Вот, и поэтому к тебе обратилась.
Понимаю. Ну, смотри, как бы стресс, э, реакция организма, стресс- это абсолютно, как бы, нормальная реакция, он защищает тебя, наоборот, чтобы, ну, сохранить тебя по сути. Да, и, конечно же, находя находиться постоянно в этом состоянии- это, ну, соверше это с н это не есть хорошо. Поэтому всегда, как бы, ну, давай начнём с того, что тебя вводит в этот стресс? Почему ты должна из-за чего-то переживать? Ну, по сути, можно же сделать ту же самую ситуацию, или восприятие просто ситуации- она нейтральна вообще. А абсолютно нету у него никаких окрасок. Окраша а акра окрас придаём этой ситуации только мы, так как мы её воспринимаем. Правильно? Ты можешь её сделать нейтральным серым цветом и никак не реагировать, сделать в каких-то в пастельных тонах, и ты будешь спокойно воспринимать, или яркие буйные краски. Вот прямо нарисуй себе, и какую бы картинку бы ты для себя хотела, потому что просто зависит от того, как ты воспринимаешь ситуацию, почему у тебя именно реакция такая, почему ты начинаешь переживать? Вот, ну, любой, например, в вариант, что с чем это связано? С новой работой, или же с выступлением больше, или с коллегами, но новая работа? Или же, например, а, а, у у я не знаю, менеджер как-то, э, э, это реагирует на тебя, ну, к и на твою работу как-то не так? Что заставляет тебя так сильно, э, нервничать и находиться в этом состоянии?
Ну, кстати, да. М. Да, согласна. Да. М, знаешь, ты абсолютно права. Это прям такая глубокая мысль, что вообще мы окрашиваем, да, все эмоции, и мы им придаём какой-то смысл, да, негативный или позитивный. Но вот да, это моя проблема, что я некоторые вещи, которые могут быть нейтральными, да, начинаю вот так окрашивать. Но сейчас у меня, знаешь, стресс есть из-за переезда, потому что мы недавно поменяли страну, и я ещё не совсем тут ко всему привыкла, да. И у меня как будто бы вызывает какие-то сложности привыкнуть к каким-то местным традициям. Д да, и вот, знаешь, они мне непривычны, и вроде бы я могла сказать: "Окей, да, вот эти люди делают так". Допустим, они там базово, там, поздно ужинают, окей, это, ну, их привычка. Да, но я это воспринимаю как проблему для себя. Как будто бы там я, м, вообще-то хочу спать в 7 часов, да, я не хочу ужинать в 7 часов, я не пойду ни на какой ужин, например, да, потому что мой сон важнее. Вот, я так остро могу на это реагировать. О, вот, да, поэтому, знаешь, это просто вот моя привычка, наверно, и неумение рассуждать с собой и вот, ну, всегда видеть какую-то позитивную сторону. И стрессово воспринимать вот даже такие базовые вещи, как традиции вот других культур.
Согласна, да. И. Понимаю. Я так поня а, я как из твоего разговора я поняла, что ты принимаешь это на себя, на свою сторону, что у тебя привычки одни и как бы они, э, ну, вразрез идут там, э, тому, к к чему ты привыкла.
Ну да, например, а, так вот в этой ситуации можно сказать так. А если это какая-то, знаешь, в моменте бытовая ситуация, когда что-то пошло не так, как я хотела, да ну, допустим, там супруг что-то сделал не так, ну вот это для меня может быть стрессовой ситуацией, да, вот то, что между нами есть, а, м, ну, точнее, отсутствует, да, взаимопонимание. Но, с другой стороны, я могла бы, да, окрасить это в другой цвет, да, и сказать: "Это просто повод вообще-то поговорить откровенно, лучше друг друга понять". Да, вот ты абсолютно права. Надо просто сменить, да, угол, м, м, точку зрения.
Замечательно, да. Ты знаешь Да, вот ты пришла с вопросом, но в а, ты знаешь, в процессе, пока мы говорим, я вот чувствую, что, ну, во-первых, ты открылась, не побоялась, а, эту эту тему, потому что тема такая достаточно, ты знаешь, а, не каждый п откроется и скажет: "Ты знаешь, я стрессую там по поводу культуры, мне это не нравится". Многие промолчат или по поводу мужа, да, а ты изначально, да, видишь и проблему, и тоже в процессе ты уже, от, начинаешь как-то решать эту проблему. Это уже здорово, я думаю, что как бы тебе легко будет справиться с этим, я тебе, может быть, несколько советов тоже дам, но я вижу, что ты вот готова к тому, чт к этому решению про проблемы. И по поводу культурных особенностей. Как бы, а, ты молодец, у тебя есть как этот, знаешь, вот, ну, свой ритм жизни. К, э, ты привыкла к чему-то, и тебе не обязательно подстраиваться под кого-то. Ты тот человек, который, да, как бы, м, ты это ты, если кому-то как бы не подходит, это их проблема, не твоя проблема. Не бери чужие проблемы на себя, думай о себе, то, что тебе в комфортно в этот момент, и пытайся не думать о том, что как бы подойдет это то ли, э, другим людям, удобно ли это будет. Как бы, да, старайся вот на этом не акцентировать, а больше сфокусируйся на себе. Может быть, это тебе поможет более комфортно как бы а адаптироваться и воспринимать это. У их это их ты не ты не ты как бы, а, е е естественный процесс, э, н э, как бы в их ни ни ничто не меняешь как бы в их культуре, в их привычках, а твои, твои привычки и т то, к чему ты привыкла, твоя культура, она идёт, э, др э, как бы параллельно, как бы они не соприкасаются. Мне кажется, если бы если ты будешь именно в таком контексте это всё воспринимать, проблемы, я думаю, что даже и не будет. А вот по поводу мужа, то, что ты говоришь, да, бывают разные ситуации, как бы и не тока с мужем, это бывает и с друзьями, и разные ситуации бывают, может быть, что-то произошло, э, вот. Может быть, просто, э, в данный момент отпустить ситуацию вообще, э, вот, и потом через какое-то время просто посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Ну, случилось это уже, как бы ты уже поменять, ну, ничего не можешь в этой ситуации, правильно? Ну, я не знаю, там забыл что-то там, разбил что-то или там не убрал, ну бывает. Э, вот, если ты сейчас как бы, а, ну, стрессанешь, так можно сказать, и наоборот, на порывах что-то будешь, э, ему говорить, отношения могут испортиться, а, в Можно сделать по-другому, дать себе немножечко выдохнуть, отпустить ситуацию и потом, как ты правильно сказала, замечательно, просто поговорить на эту тему, и, скорее всего, эт этой проблемы уже в следующий раз не будет абсолютно.
Ну да. Да. Действительно. Да, действительно. Да. Да, точно. Согласна, да. Д да, абсолютно точно. Да, знаешь, в момент стресса я, конечно, могу эмоционально как-то отреагировать. Это ни к чему хорошему не приводит, как мы знаем. Да, поэтому н-да, нужно тут уметь договариваться с собой, просто остановиться в моменте, да, подышать и отложить это на потом, да, просто остынуть, да, и, может быть, там, на следующий день даже или в этот же день обсудить этот вопрос и найти какое-то решение. Да, так что знаешь, это, ну да, такая, можно сказать, техника для снижения стресса вообще. Договориться с собой и просто перенести это на другой момент. Почему нет? Знаешь, очень классный способ. И, вообще-то, ты так глубоко копнула эту, ам, мысль. Да, не просто мне посоветовала там п подышать, успокоиться, да, а вот поработала именно с причинами этого стресса, который есть у меня в жизни, да, и в каких-то ситуациях. Это здорово.
М-да. Абсолютно. Верно. Ты знаешь, я действительно тебе признательна, что ты открыла такую тему, вот, и я даже не сомневаюсь, что как бы проб у тебя, как бы, проблемы с именно вот с уровень уровень стресса будет намного меньше, и проблем тоже будет связан с ним, потому что ты реально конструктивно видишь, а, проблему, и когда ты начинаешь разбирать, у тебя реально всё вот раскладывается вот как пазл. Ты видишь эту проблему, просто дай себе иногда время и не бойся любить себя и просто прислушиваться к себе и не навязывай чужую культуру или чужие там, т э, чужое расписание на себя. Просто будь самой собой. Я уверена, что стрессы будут обходить тебя просто стороной.
Да. Ой, спасибо тебе большое за поддержку, и знаешь, вот у меня все это получилось б говоря, благодаря тебе. Иногда важно вот так с кем-то обсудить, поэтому я тебя благодарю, что мы с тобой смогли все проанализировать, и я всё лучше поняла. Спасибо тебе огромное.
Рада была пом